Mmm, waktu tuh aku tinggalnya sama orang Indo juga sih, Kak. Jadi kayak, paling enggak aku nawarin ke rumah eee, temen rumah aku kan, kayak, "Coba deh, ini biasanya dulu mama gue sering bu buat nih, ketika kita lagi mau nonton kan, ma," eee, "nonton film kah, malam-malam," gitu. "Biasa mamaku buat ini," aku bilang gitu kan kan, sama mereka, dan mereka nyobain, dan ternyata, lumayan enak kata mereka, gitu. Oh mhm.
Oh, gitu? Oke oke keren banget sih. Jadi, banyak banget yang Kakak pelajari, setelah Kakak memutuskan untuk pindah ke luar negeri, gitu ya, untuk mencari kerja di luar negeri? Oke, tapi aku
Iya, benar Kak. Benar. Jadi kayak insting insting bertahan hidup kita tuh, benar-benar hidup tahu Kak, kayak, tiba-tiba bisa bisa, apa ya, ngatur keuangan, kita lebih tega sama diri sendiri. Maksudnya kayak, kita lebih mikir 2 kali, gitu loh Kak, ketika mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang mungkin kayak mungkin semu se apa ya, se sederhana, mungkin beli baju, atau beli sepatu tuh, biasanya kayak, dulu waktu kayak, benar-benar yang, eee, iya mungkin karena duit dari orang tua juga ya Kak, jadi kayak tinggal beli beli beli beli, gitu kan Kak. Nah, ketika merantau itu, kita kayak benar-benar bertanggung jawab sama pengeluaran kita sendiri, kayak, aku aja waktu itu pernah Kak, meli ak apa, aku pengen beli sepatu, aku tuh benar-benar, berpikirnya itu Kak, dari jam 3.00 sore sampai jam 7.00 malam, gitu, baru aku bisa memutuskan aku, "Oke, gue ambil ya, sepatu ini."
Oh, iya. Benar banget sih. Oh, iya iya iya. Kebayang sih. <chuckles> Saking hati-hatinya ya, Kak, ya? <chuckles>
Iya! Karena, aku tuh, harus, apa ya, harus nge-forecast sampai bulan depan gitu loh, Kak, misalnya nih, "Gue beli ini, masih ada nggak ya duit, gue, segini?" gitu loh Kak, "Mat bulan depan masih bisa hidup nggak ya?" gitu, biasanya.
Oke, kebayang.